كنت عايزة أفضفض معاكِ في موضوع كده آآ مضايقني جدًا ومأثّر بصراحة على حياتي وعلى ميزانيتي وعلى مشاكلي مع جوزي ومبهدلني الصراحة خالص. إن أنا آآ طول الوقت باعمل تسوُّق بُناءً على حالتي. يعني أنا زعلانة أوي أعمل تسوُّق، أنا فرحانة جدًا أعمل تسوُّق، أنا مُتحمِّسة أعمل تسوُّق. يعني أنا رابطة فكرة الshopping دي بموضوع أنا أنا عاملة إزاي، فبقى يعني كإنّه شِراء عاطفي كده زي ما بيقولوا.
أيوه فاهماكِ.
فأنا مش عارفة خالص أسيطر على الموضوع وطول الوقت باجيب حاجات ما لهاش أي تلاتين لازمة وباصرِف فلوس على الفاضي والدنيا خربانة منّي خالص الصراحة، فمش عارفة أعمل إيه في الموضوع ده، فقُلت أكلّمِك أفضفض معاكِ شوية كده يمكن نلاقي حَل سَوا.
أكيد طبعًا، اتكلِّمي وطلّعي كل المشاعر اللي جوّاكِ. آآ يعني حاسّة قد إيه إن موضوع إنِّك بتشتري آآ كل أمّا مشاعر معيّنة تسيطر عليكِ ده حاطِّك يعني في في يعني رُكن كده من الشَد والجذب بينِك وبين شريك حياتِك وكمان آآ مخلّيكِ مش عارفة تقرّري هل الشِرا ده أنتِ محتاجاه حقيقي والّا الشِرا ده لمُجرّد إنِّك عايزة تشتري وخلاص، وعلى فكرة مش أنتِ لوحدِك، في ناس كتير جدًا كده، تأثُّر التأثّر العاطفي عندهم آآ أو حالتهم العاطفية بتأثّر كتير أوي إن هم بيتوهَّموا إن هم بيفرَّغوا الطاقة بالمشاعر ال أو بيحلّلوا مشاعرهم وبيعبَّروا عنها بإنّهم بيشتروا، فتلاقي حد زعل أوي وفي حاجة مضايقاه فعايز يفرَّح نَفْسه أو عايز يعبَّر عن الزعل ده، فينزل ي يشتري ل لإن توهُّم إن الشِرا ده هيخفّف عنّه إحساس الحُزن اللي عنده. حد برضه مبسوط وفرحان وعنده مناسبة جميلة وسعيد بيها، بيعبَّر عن إنه مبسوط وفرحان بإنّه بيشتري برضه، فتلاقيهم يعني في ال نَفْس الاتجاهات هتلاقيها معاكِ دايمًا وأنتِ من الناس دي ومقدّرة جدًا قد إيه الإحساس ده ممكن م مع الوقت يأثّر كمان على حاجات تانية. فقولي لي كده احكي لي، يعني أنتِ بتحبّي تشتري آآ بدافِع العاطفة زي ما أنتِ قُلتِ أو زي ما أنتِ حسّيتِ، طيب بتحسّي إن الشِرا ده بقى أثّر عليكِ مادّيًا أو أثّر على الميزانية بتاعة بيتِك أو حاطِّك في مواقِف مادّية صعبة؟
بالضبط. إمم. إمم. آه. آه، بصراحة مبهدلني أوي. بُصّي، أنا عندي أصلًا مشكلة تانية كمان إن أنا مش حاطة ميزانية كده لكل حاجة يعني مش عاملة مثلًا ميزانية للأكل، ميزانية للفواتير، ميزانية للطوارئ، لأ أنا سايبة الدنيا كلها مفتوحة فطبعًا لمّا بيحصل أي حاجة طارئة أو بيحصل أي حاجة محتاجاها مثلًا وخصوصًا في آخر الشهر، بالاقي الدنيا باظت؛ لأن أنا مش عاملة اح يعني احتياطاتي من كل الحاجات وبس ومثلًا باصرف من الزيادة مثلًا، لأ ده أنا باصرف كده فاهمة؟ مش مش مش عاملة احتياطاتي في أي حاجة وباصرف وخلاص، فطبعًا ده عامل مشكلة، مشكلة كبيرة طبعًا، آه.
من غير تحديد ميزانية. طبعًا، أكيد. أكيد حاسة بيكِ، يعني فكرة كمان إنِك ما تحددّيش ميزانية للمشتريات بتاعتِك كل شهر، آآ، وتشتري من غير ما تبقي فاهمة الفلوس دي كانت أساسًا هتتصرف في أ رفاهيات من اللي أنتِ بتجيبيها والّا كانت لأولويات وأساسيات في ال ف في المصروفات بتاعتِك لا غنى عنها في الشهر إنِك تجيبيها ف فدي فكرة على فكرة، إن تكوني مُدركة إن الحاجة دي آآ، هل هي أساسية؟ طَب أنا باخدها من الفلوس الأساسية؟ والّا هي حاجة رفاهية وأنا باسيب الأساسيات وباروح أشتري رفاهيات؟ ف ف فيمكن عدم وجود ميزانية ده برضه أكيد م مضايقِك جدًا وحاطِك برضه في المواقف دي. طيب، آآ، عملتِ إيه طيب علشان خاطر ت تتجنبي الشرا دوّة أو يعني آآ المشاكل كمان اللي بتحُطِك بينك وبين جوزِك بتتصرفي فيها إزاي والدنيا ماشية معاكم إزاي؟
إمم. أكيد آه. بُصّي، أنا حاولت فترة إن أنا أقلِّل الموضوع خالص، بس الموضوع زي ما أنتِ قُلتِ هو أنا باطلّع غضبي أو باطلّع فرحتي أو باطلّع أي حاجة م مشاعري عمومًا باطلّعها بالتسوّق، فبقيت كإنّي باكْبِتها، يعني كإنّي ما باطلَّعهاش. فلما قلِّلت أوي، بقيت متضايقة جدًا وعصبيّة وزعلانة، يعني حاسّة إن أنا في حاجة ناقصاني لإن الموضوع بقى شِبه إدمان شوية إن أنا طول الوقت بافتح أعمل scroll كده وأشوف حاجة عجبتني فيالّا اشتري على طول من غير ما أفكّر. فآمم ففكرة إن أنا أقطعها مرّة واحدة ضايقتني، فرجعت تاني زي ما أنا، آه. بس بس بقيت برضه اللي هو إيه، باحاول شوية آآ يعني لو باجيب مثلًا 10 أو 15 حاجة مثلًا في الشهر، أحاول أقلِّلهم لمثلًا 7، 8. بس برضه الموضوع أنا باجيب حاجات مالهاش لازمة، يعني ما لهاش تافة فاهمة؟ يعني حاجات فعلًا هو لمّا بيشوفها جوز بي ب بيقعُد يفكّر كده، "طَب أنتِ كنتِ بتفكّري في إيه يعني؟ كنتِ كنتِ بتجيبيها بتفكّري في إيه؟"
أيوه. طبعًا. إمم.
ف فالموضوع مأثر طبعًا جدًا.
أكيد طبعًا، أكيد. يعني حاسّة بيكِ و وإن الموضوع كمان إنِّك كُونِك مش حاطّة له ميزانية، طَب يعني بعد التجارب إن أنتِ مش حاطّة ميزانية و والدنيا مش متحدِّدة، آآ حاولتِ إنِّك تتكلِّمي مع جوزِك إنّكم تحُطّوا ميزانية للمُشتريات علشان تبقي عارفة إن أنتِ مثلًا آآ في حدود معيّنة خلال الشهر هتشتري فيها مثلًا تبقي متقيّدة بيها؟
لأ بُصّي، هو أنا الفترة دي ابتديت خلاص أربُط موضوع التسوُّق أنا ما ما كنتش فاهمة أنا باعمل كده ليه، فلمّا أدركت إن أنا رابطة الموضوع بمشاعري أوي ف فعرفت أعمل Connect كده ما بين الموضوعين وقُلت لازم ألاقي حَل، يعني أنا دلوقتي لسّه باكِّلمِك عشان ألاقي حَل. ف ففكرة فعلًا إن أنا أحُط ميزانية وإن أنا أصرِف بس من المسموح، آآ دي فكرة كويسة أوي. يعني أنا ما أنا عشان مش حاطّة الموضوع في دماغي أصلًا من الأول خالص، فالموضوع ما جاش في بالي دلوقتي فاهمة، فلأ، فكرة حلوة إن أنا أقسِّم الميزانية كده إنه هنا مثلًا فواتير، هنا أكل مثلًا، هنا خروجات، هنا حاجات ممكن رفاهية. آآ يعني هالاقي مُعضِلة شوية في إن أنا أقسمها بصراحة، بس هاحاول يعني، بس هي فكرة كويسة الصراحة.
هو مهم جدًا، مهم علشان تبقي فاهمة أنتِ بتصرفيه ده في مكانه والّا مش في مكان، علشان ما تحسّيش مع الوقت إن هي جات على يعني على حاجات أساسية ما أنتيش عارفة تتصرَّفي فيها. ففكرة إنِّك من أول ما تاخدي المُرتَّب من أول الشهر عارفة كل حاجة هتتحَط فين، دي مهم. وتعملي طبعًا جزء للإنفاق أو للحدود ال اللي أنتِ عايزة تنفقي في حدودها، عايزة مثلًا على قد كمان ميزانيتِك مش على مش موضوع رغبات بس أو عاطفة بس دَافْعاكِ لإيه، لأ طبعًا، الميزانية نَفْسها بتاعة ال ال القَبْض بتاعِك أو المُرتَّب اللي بينزل لِك، هتحدِّد لِك أنتِ تروحي فين وتيجي منين. آآ كمان الأول الحاجات المطلوبة منِّك شهريًا، عندِك فواتير، عندِك أقساط، عندِك حاجة، دي طبعًا ما ينفعش تروحي تشتري وتسيبيهم، ف فطل طلَّعيهم برضه. آآ ف ده مهم جدًا و وعارفة كمان آآ كُونِك إن أنتِ عارفة إن الشِرا ده عاطفي، يبقي أنتِ محتاجة إن أنتِ تفرَّغي العاطفة بتاعتِك بطريقة مختلفة. يعني بَدَل ما أنتِ العاطفة عقلِك بياخدِك للشِرا، أنتِ خُديه لحاجة تانية، خُديه لأكلة حلوة آآ تستمتعوا بجَو حلو آآ تكلِّمي حد من أصدقائِك لو أنتِ متضايقة تشتكي له وتفرَّغي ال الزعل اللي معاكِ وتفضفضي معاه وترتاحي. يعني اعرفي إزاي تديري المشاعر بتاعتِك بعيد عن إنِّك تروحي تشتري كل شوية أي حاجة تشوفيها قُدّامِك. جرّبتِ تعملي حاجة زي كده طيب؟
صحيح. صح. إمم. لأ، بصراحة برضه ما فكَّرتش خالص. آآ فكرة إن أنا أغيَّر أو أبَدِّل العادة اللي أنا باعملها بحاجة تانية بإنّي أخرُج أو آكُل حاجة أو أكلِّم حد في التليفون أو حتّى أتفرّج على حاجة، لأ، ما حاولتش أشتِّت ذِهني كده بصراحة لإن زي ما قُلت لِك آآ أنا مثلًا يعني أنا مثلًا اتخانقت معاه أو أنا شدّيت مع جوزي شوية مثلًا أروح داخلة الأوضة ماسكة التليفون على طول من غير تفكير فاهمة، أ أقعُد أعمل Scroll كده وأقعُد أدوَّر على حاجات، حاجة ممكن تكون شدّتني شوية جايباها طبعًا بت بتجُر بقى حاجات، ورا حاجات، ورا حاجات.
طبعًا أكيد.
آه. ف ف فهي الموضوع جاي باندفاع منّي من غير تفكير، ف فبما إنّي أدركت الموضوع دلوقتي وإن أنا ربطت الموضوع بال بالعاطفة شوية فلأ، ممكن يعني ممكن أهدى كده، ممكن أقعُد شوية كده دقيقة والّا حاجة أفكَّر وإن ممكن أ أ أجرَّب أعمل أي حاجة تانية وأشوف، بس أعتقد الموضوع هينفع لإن هو مُجرّد تشتيت ذِهني، أنا بمُجرّد ما أشتِّت ذِهني لمُدّة دقيقة أو دقيقتين عن الموضوع، آآ أكيد هادخُل في الMood التاني على طول سواء أكلة أو باتفرَّج على حاجة فلأ، يعني برضه فكرة حلوة أوي، أوي بصراحة.
آه، يعني إنِّك تعملي بديل. يعني بديل دايمًا عن الحاجة اللي هي بتاخدِك للشِرا لأ، اعملي بديل، ارسمي كمان عارفة، ممكن ترسمي، ممكن تلوِّني. في الألوان اللي هي بتبقى عبارة عن آآ كإنّها Puzzle كده صغير كده ويدّيكِ كل رقم بيتلوِّن باللون الفُلاني، فتبدئي بيها. آآ عارفة هتهدّيكِ نَفْسيًا لو أنتِ متضايقة، وفي نَفْس الوقت لو أنتِ مبسوطة هتتبسطي أوي لمّا تنجزي مجموعة ألوان تكوِّن لِك الشكل الرسمة ه هتعجبِك أوي لو جرَّبتيها، بتبقى فعّالة جدًا في الحالات ال اللي زي كده آآ تهدّيكِ وتخلّيكِ بقى تنشغلي بحاجة تانية وتنسي خالص موضوع إن أنتِ بقى الشِرا العاطفي ده، لإنّه حقيقي يعني هو هو حاطِّك في أم أزمات كتير بالشكل ده.
حلوة أوي. إمم. آه، بصراحة والله عندِك حق. هو فكرة كمان موضوع الرسم ده أ أنا كنت باحبّه زمان وأنا صغيرة وفكرة التلوين برضه بتشغِل بت بتعدّي الوقت كده وبتخلّيكِ تسهي وتهدي، فالموضوع فعلًا حلو أوي. أنا هاجرَّب بُصّي، هو أصلًا فكرة إنِّك قُلتِ لي لازم أحُط ميزانية دي أنا كان في بالي بس ما كنتش عارفة إزاي، فأنتِ حطّيتِ لي الأولويّات وقُلتِ لي كل حاجة، فبجد يعني سهِّلتِ عليّا الدنيا، فمش عارفة أقول لِك إيه، شكرًا بجد جدًا واتبسطت أوي، أوي إن أنا فضفضت معاكِ وأكيد، أكيد لو في أي حاجة تاني هاجي لِك على طول، شكرًا جدًا.
أكيد طبعًا، عفوًا ليكِ على إيه بس؟ أنا معاكِ أي وقت.